Fíjate que tengo o sea, sé dónde encontrarla, sé dónde está, tengo su número, tengo su Facebook, todo, pero, mm, pero no sé, no me he animado.
Muy bien, muy bien. Bueno, entiendo perfectamente la situación y quiero que sepas que es totalmente entendible cómo te sientes, porque realmente has reconocido que de alguna manera, pues actuaste de manera equivocada. Lo ideal para ofrecer una disculpa, algo que podrías hacer, es crear un correo electrónico expresando tus sentimientos y lo arrepentido que estás. O sea, una disculpa totalmente sincera y clara, explicando cómo te sientes, cómo has reflexionado después de lo que sucedió y cómo hoy en día eres una mejor persona y que solamente quieres lo mejor para ella, que independientemente de lo que pasó en el pasado, pues, no le guardas ningún rencor y que él y que tú solo esperas que en su corazón ella pueda eventualmente perdonar, eh, las acciones del pasado, que hoy en día, pues ya ya no vale la pena ni siquiera recordar, porque ya pasaron, ya los 2 han crecido en distintos por distintos caminos, vamos a decir, en direcciones distintas, y que hoy en día ya que han madurado, que han crecido, pues, ya ni siquiera val valdría la pena guardar como que rencor por esas cosas. Pero debes realmente abrir tu corazón en ese correo. Podrías realmente, eh, expresarlo de manera correcta. Si necesitas un poquito de ayuda para ponerlo así como que más bonito y tal, también podrías pedir ayuda, eh, a la inteligencia artificial, que como que te acomoda mejor las palabras y tal. Por supuesto, quitándole las palabras que son muy robóticas y que no son normalmente usadas en el idioma español, porque si utilizas palabras que normalmente no utilizas, eh, por estar utilizando la inteligencia artificial, pues se va a ver muy falso. Entonces, se se supone que la idea es que que salga de ti, de quien tú eres como persona. Eso es solamente como para la inteligencia artificial solamente sería como para darle una, como una estructura al texto, porque a veces cuando las personas están expresando los sentimientos, como que simplemente lanzan sentimientos y sin estructura: mira, me siento así, así, así, así, así. Y y no sé cómo expresarlo, pero así, así, así, así. Y sí puedes preguntar: "Mira, por favor, eh, ayúdame a estructurar esto, bla bla bla". Y realmente te puede ayudar. Pero siempre y cuando sea un correo
Claro.
que tenga una disculpa clara, sincera y llena de arrepentimiento y de lo que realmente quieres conseguir y que realmente quieres simplemente s su perdón y salir adelante, estoy segura que lo vas a conseguir.

Entiendo, entiendo perfectamente. Me gustaría saber qué esperas lograr al reparar esa relación, ¿simplemente amistad? ¿Simplemente por lo menos que las cosas estén bien entre los 2? ¿O simplemente como que estar tranquilo contigo mismo?
No, no, yo no yo no quiero ni siquiera tener amistad con ella, este, ya no es de mi interés, la recuerdo con mucho cariño, honestamente, pero sí me gustaría más que nada si bien ya mi ciclo lo cerré con ella, sí me gustaría a lo mejor nada más como como como tener su perdón, ¿sabes?, eso es todo lo que me hace falta. A lo mejor que me diga: "Te perdono por lo que me hiciste", y listo, es que po perdonar se puede, ¿no?, o sea, perdonar es algo posible, pero ya el hecho de decir alguna otra cosa, pues o o o que vaya a mejorar, pues, no, entonces, me parece que que yo lo único que necesito es que me perdone, es todo.
Muy bien. Muy bien. Entiendo. Eh, ¿has tienes actualmente comunicación con ella vía redes sociales, teléfono, mensajes?
No, nada, absolutamente nada con ella, absolutamente nada. Es 0, 0 contacto.
Muy bien. ¿Tienes alguna manera de conseguir por lo menos su correo electrónico, que por lo menos es un poquito más indirecto?